Да, значит, а, когда я ещё только начинал, э, вот во всей этой вот, а, истории вариться по том, как писать персонажа, э, как как как его лучше, м, представлять на, э, как это, на, э, суд публики. Вот, м, ну, у меня было несколько вариантов. М, 1- самый простой, я пытался свой собственный опыт перенимать и вставлять его, то есть через себя, через своё, м
Мгм. Мгм, мгм. Oкей. Мгм, через свою призму, да, получается.
да, то есть там у меня были всякие разные моменты в жизни, и хорошие, и плохие. И я подумал: "Вот отличная идея, если я сейчас буду да, рассказывать о своём собственном опыте". К вот.
Мгм. Мгм, мгм. <chuckles> Окей. Мгм, окей. Ну, по-моему, это достаточно частый такой прием большинства писателей, нет?
А, скажем так, э, ну, какие-то гении умудряются это делать интересно. <chuckles> Да, да, вот.
А, окей. По-твоему, это было н не очень интересно именно в твоем ключе?
Это не по-моему, это я как-то написал, значит, э, синопсис, вот, и отправил его 1, э, редактору. Он прочитал и сказал мне: "Дружище, а о ком ты пишешь? Кто у тя прототип?"
Ага. А. <laughs>
Я говорю: "Ну, у меня есть определённый опыт", да, он говорит: "Пожалуйста, не пиши, э, а, про свой опыт, о се не пиши о себе, потому что знаешь, кому интересно н на это будет это слуша, ну, это читать и смотреть?" Я говорю: "Ком ком кому?" Он сказал хуже, он сказал: "Только тебе, <chuckles> больше никому". Поэтому вот эта вот проработка персонажа, понимание его мотивации и, а, способ э, разные способы есть, вот, но главное- это сделать так, чтобы смотреть на него не через призму своего собственного ой жизни, а отойти в сторону, и сбоку как будто бы как-то с на него посмотреть. Да, это важнейшая, а, история, которая сделает персонаж более интересным. Э.
Как сказать. <laughs> Ага. Мгм, мгм. "Твоей маме" типа он сказал, наверное. А, окей, окей, окей, окей. Мгм. Мгм. Да-да, окей. Мгм. Более живым и более таким как бы, не знаю, relatable, я забыл как бы это, ну
Ну, заниму Ну, за ним за ним за ним будет просто интересно наблюдать. Вот, да, просто интересно наблюдать. Да, то есть, если посмотреть, например, какие-нибудь исторические или фэнтезийные, э, фильмы, например, не знаю, игр "Игра престолов", вот, отличный вариант. Там огромное количество персонажей.
А, окей, окей, интересно. Мгм. Мгм, мгм. Окей.
За абсолютным большинством из них очень интересно наблюдать. Но это совершенно не значит, что сценаристы, которые писали всё это, они тоже были какими-то там, э, разбойниками, убийцами, насильниками и прочими, к которых там полно.
Окей. М, это абсолютно верно. Да, это ж, по-моему, в основном как бы а, я не знаю, наско кстати говоря, там присутствует какая-то какое-то исследование исторического времени, в принципе, и в общем. Но, по-моему, это полная такая, как бы работа фикции, воображения.